Yaç iii, çok ilginç bak, ııı, arad sıra eşimle bunu konuşuruz. Bana evlenme teklifi etmedi desem, inanır mısın? Biz şimdi tanıştık, yani arkadaş ortamında tanıştık. Önce arkadaş olarak görüşmeye başladık. Sonra, eee, hani, duygusal olarak birbirimize karşı bir şeyler hissedeceğiz ki, böyle, gerçekten aramızda hiç konuşma olmadan bizim, iii, görüşmemiz duygusal, romantik bir ilişkiye dönüştü diyeyim. Ondan sonra, ııı, zaten e, süreç içinde ilerisini konuştuğumuzu fark ettim ve de, eee, biz eşimle nişan alışverişine çıkmıştık. Hani, böyle, bir iki eksik vardı. O gün bizim evde nişanım olacak, nişanımız olacak. <chuckles> O nişan alışverişi esnasında döndüm dedim ki, "Sen bana evlilik teklifi etmedin, 1 dakika ya." dedim. O da gerçekten. <chuckles>
<chuckles> Evet. Evet, çok ilginç olmuş bu şekilde. Hı hı. Ya. <chuckles> Aslında aslında gerçekten her şey çok doğal ve yerinde olmuş gibi, değil mi?
Evet. Evet, öyle oldu. Yani düşünsene evlilik teklifi almamışım, o da etmemiş. Biz nişanlanıyoruz, biz buna gerek duymamışız. Hani öyle
<scoffs> Yani kesinlikle zaten, ııı, bir şekilde karar vermişsiniz ve bir şekilde ikna olmuşsunuz o süreç içerisinde ve bunun, ııı, hani, resmî mi denir ya da bir formaliteye ihtiyaç duymamışsınız oluyor demek oluyor.
Hı hı. Evet. Yani, ııı, haklısın, sana teorik olarak çok hak veriyorum ama pratikte şöyle bir, hani, niye dizinin üstüne çökmüyor, niye bana kutu içinde böyle hop açıverdiği bir yüzüğü uzatmıyor. <chuckles> Evet.
Doğru. <chuckles> Yani, evet, o da olsaymış, ııı, tadından yenmezmiş mi diyorsun? <chuckles>
Değil mi, değil mi? Çok güzel olurdu o. Zaten, eee, bu nişan alışverişi esnasında o kadar yorulduk ki kendimizi ilk bulduğumuz, böyle, bir çay bahçesi gibi bir yerdi, oraya attık. Çok yorgunuz, bayağı dolaşmıştık. Eee, sonra, eee, bir şeyler söyledik. Hatta oturduğumuz yerde bir yandan da açız, yemek de yok. Eee, o yüzden tost vardı galiba sadece. Hani öyle aperatif atıştırmalık şeyler vardı diyebilirim. Eee, onu söyledik. Böyle elimde tost bir anda, "1 dakika ya!" dedim. "Sen bana evlilik teklifi etmedin." dedim. O anda geldi aklımıza biliyor musun?
Kesinlikle. <chuckles> Ya. Hı hı. O sırada <chuckles> gelen. <chuckles> Peki ondan sonra, ııı, bu teklif yapıldı mı yoksa hâlâ yapılmayı bekliyor mu diyeceksin? <chuckles>
Ah! <chuckles> Ya aslında orada "A-ay" dedi. "gerçekten teklif etmedim mi? 1 dakika." falan dedi. Böyle hani, eee, işte, kendince duygusal, işte, iyi günde kötü günde bilmem ne diye uzun bir konuşma yaptı ama, eee, "Hadi" dedim "olsun bakalım neyse hadi sayıyorum hadi" dedim "oldu sayalım." <chuckles>
Iıı, hı hı. <chuckles> Kabul edilir tarzı. <chuckles> Peki, ııı, sence, aaa, hem senin için galiba bu doğallık çok önemli ki, ııı, çok büyük bir problem hâline gelmemiş ama, ııı, diğer acaba, ııı, evliliklerde senin, ııı, olması gereken diğer evliliklere de baktığında kendi evliliğine de baktığında mutlaka olması gereken ya da olmaması gereken o ciddi ilişkide, eee, neler konuşulmalı veya neler göz ardı edilmemeli?
Evet.